Ja, es gibt ja im Leben immer viele Entscheidungen, kleine Entscheidungen, die dann zu großen Veränderungen führen. Ist das bei dir denn auch so? Hast du denn 'ne spannende Geschichte, die vielleicht genau das trifft?
Mhm. Ja, auf jeden Fall, äh, ich würde sagen, es ist fast mehr so 'n Sammelsurium aus kleinen Entscheidungen, die dann zu großen Veränderungen geführt haben. Äh, es gibt aber auch umgekehrt so eine größere Entscheidung, die, die ganzen kleinen Entscheidungen, äh, provoziert hat. Und, angefangen hat das alles, äh, letztes Jahr. Und ich habe die Nachricht bekommen, dass, äh, wir 'n Kind erwarten. Und, äh, mit diesem großen Ereignis hat sich für mich, äh, so 'n äh, so sagen wir mal, 'n Schalter in mir umgelegt. Und, ähm, ich habe für mich entschieden, dass ich, ähm, mehr Disziplin lernen möchte oder generell mich mit der Thematik auseinandersetzen möchte, weil das so 'n bisschen wie so 'n roter Faden sich durch mein Leben gezogen hat. Dass ich, ähm, bei vielen Sachen mich nicht so wirklich durchgebissen habe, sondern, ähm, eher viele Themen, viele Hobbys, viele verschiedene Berufe, äh, gelernt und ausgeübt habe und dann immer wieder, ähm, zum nächsten Thema geschwungen bin, anstatt mich so durchzubeißen. Und, ähm da habe ich dann gelernt, dass, ähm, kleine Entscheidungen, ähm, und kleine Prozesse, kleine Rituale, ähm, wenn man die konstant durchzieht und aufeinander aufbaut, dann, äh, zu großen Ergebnissen führen können.
Wow, das ist ja schon mal wow, ganz schön viel Input. Also, bist du denn jetzt mittlerweile schon Vater geworden?
Äh, das hat leider nicht gehalten, ähm. Wir haben das, äh, im 3. Monat verloren, ähm. War dann auch 'ne bisschen traurige Zeit, aber, ähm, das das war dann trotzdem, äh ich glaube, 'n guter Auslöser für 'ne positive Veränderung, so.
Okay, das tut mir jetzt leid zu hören. Aber diese damalige Schwangerschaft zu Beginn, das war für dich so der Start f für eine Entscheidung, also für eine grundlegende Entscheidung, dass du etwas ändern möchtest mit kleinen Entscheidungen. Also, du hast ja, so wie du jetzt sagst, aufgrund eines großen Ereignisses entschieden, dass du vieles ändern möchtest, aber deine 1. Entscheidung war in kleinen Schritten mit kleinen Entscheidungen. Also, du hast ja verschiedene Themen aufgezählt. Hast du jetzt bei jedem Thema einzelne Entscheidungen getroffen oder wie bist du da jetzt genau vorgegangen?
Mhm. Ja. Hm, ich glaube, es lässt sich am besten zusammenfassen, indem, äh ich 'n großes Thema, äh, sagen wir mal jetzt das Thema Disziplin für mich, äh, bearbeiten wollte. Und ich wusste, dass oder ich weiß über mich, dass ich ja damit schon immer 'n bisschen gehadert habe und dass es, ähm, wahrscheinlich einfacher für mich wird, wenn ich dieses große Thema und ne, das berührt ja dann alle Punkte des Lebens, ähm, in in praktikable einzelne kleine Schritte unterbreche. Ähm, ich habe mir 'n ich habe verschiedene Bücher dazu gelesen und verschiedene Beispiele, äh, auch bekommen so für für ne, da muss man 'n bisschen gucken, was was ist machbar für einen? Was kann man selber umsetzen? Ne, wo ist die Messlatte? Und dann auch 'n bisschen ehrlich zu sich selber sein, so: „Okay, was kriege ich wirklich umgesetzt?“ Und da hätte es dann auch nicht unbedingt ähm, manchmal ist das tiefer, als man denkt so. Und, äh, es ist wichtig, da irgendwie, glaube ich, 'n bisschen offen zu bleiben. Hauptsache ist, dass man halt anfängt, so kleine Entscheidungen, kleine Ziele zu verfolgen und da irgendwie so 'n positives Ergebnis zu schaffen, was dann, ähm, 'ne Struktur, 'ne Grundlage bilden kann für für größere Sachen, die dann später folgen. Ähm, für mich hat das, äh, angefangen mit, ähm, dass ich mir so Rituale ausgedacht habe, die mir, ähm, helfen sollen. So 'n bisschen innere Stärke aufzubauen, äh, widerstandsfähiger zu werden und halt auch grade diese Disziplin auszuleben, so um zu gucken, dass ich das täglich mache, dass ich so in den Flow komme mit 'ner Sache und dabei bleibe. Und, ähm, die 1. Sache, die ich da umgesetzt habe, war Tagebuch führen. Dass ich versucht habe, täglich so meine meine Gedanken zu ordnen, mir so 'n Raum zu geben, äh, vor allen Dingen auch morgens, ähm, um einfach zu gucken: „Wo bin ich?“, äh: „Wie geht's mir grade? Was was will da aus mir rauskommen? Oder vielleicht auch nicht, ne?“ Vielleicht sortiere ich auch einfach nur, was gestern passiert ist und so 'n Raum zu schaffen, um so 'n bisschen Klarheit reinzukriegen.
Das heißt, über das Tagebuch eigentlich erst mal aufzuschreiben, was du erlebt hast, welche Eindrücke du hattest. Und durch das Niedergeschriebene beschäftigst du dich damit und reflektierst auch.
Genau, das ist ja ähnlich wie 'n Gespräch mit Leuten, ne, dass man, äh, dass man sich da einfach, äh, sortiert und strukturiert so. Und genau.
Also praktisch aber ein Gespräch mit dir selbst oder hast du das auch jemanden gezeigt?
Ja, genau. Äh, ähm, in Einzelfällen, wenn, ähm manchmal ist es ja auch nicht nur so 'n Strukturieren von dem, was passiert ist, sondern auch irgendwie so 'ne Eingebung vielleicht zu 'nem Thema, ähm, wo wo ich dann verschiedene Gedanken zusammenfasse oder 'ne ne Haltung versuche zu formulieren. Und so was bespreche ich dann auch mal mit anderen oder schreibe das mal jemanden und, ähm, gehe dann kreativ mit 'n Leuten da drüber also, das ist äh, um und, äh, tausche mich dann auch aus. Äh, genau. Aber im im Größten, also im Großen und Ganzen geht's da mehr um so 'n offenes Gespräch mit mir selber, also wirklich so 'n Hm. Na, einerseits so 'n Check-in, ne, so so Check-in, äh, w wie bin ich grade drauf und wo stehe ich grade? Und andererseits aber auch so 'n bisschen wie, äh, so 'n offener Raum, wo einfach aus mir rauskommen darf, was grade rauskommen möchte, ne? Also, das ist, äh manchmal habe ich ich ich habe Morgende dann gehabt, also nachdem ich angefangen habe, mir regelmäßig den Raum zu geben, ähm, ne, diese 5 bis 10 Minuten, wo ich einfach 'n dasitze und gucke, was kommt. Das ist auch nicht immer mit Zwang. Ähm, wenn nichts kommt, dann kommt nichts, das ist auch mal okay und, äh, manchmal hatte ich aber Tage wo, ähm, vergangene Situationen, die gar nicht aktuell sind, ähm, aus mir raus gesprudelt sind und sich Perspektiven, äh, gezeigt haben, ähm, die ganz anders waren zu dem, wie ich die Sache vorher vielleicht gesehen habe. Also, da sind quasi Prozesse irgendwie so wieder zurückgekommen oder haben so 'n Ende gefunden. Und, ähm, das das hat alles über das Schreiben quasi funktioniert.
Das hört sich jetzt für mich an auch so 'n bisschen wie ein Verarbeitungs und Entwicklungsbuch. Also so, wie du ja jetzt schön beschrieben hast, manche Tage, da läuft dann vielleicht alles, da will man gar nicht so viel aufschreiben.
Mhm.
Ähm, manche Sachen, die einen beschäftigt, schreibt man nieder und in dem Moment beschäftigt man sich ja auch noch mal in Ruhe und ganz anders damit. Also, man verarbeitet unabhängig davon, ob das jetzt was Positives, Negatives oder einfach was Neues war, verarbeitet die Dinge über das Schreiben. Und das Schöne ist ja, du kannst da in 1 Jahr noch mal reinschauen und kannst dann auch wirklich deine Entwicklung, wie du deine Sichtweise auch weiterentwickelt hast und wie sich dein Leben verändert hat, verfolgen.
Ja. Ja. Ja, das ist total schön. Ja, also ich mache das jetzt seit so 1 1/2, 2 Jahren und, ähm, kann man ganz gut nachvollziehen, so wo man war, wie wie man war und, äh, wie sich alles verändert hat. Das hast du sehr gut zusammengefasst. Ähm.
Und was was hat sich bei dir konkret verändert? Also, geh mal 'n bisschen ins Detail. Also, du sagst, 1 1/2, 2 Jahre schreibst du das Tagebuch schon. Ähm, welche Veränderungen und welche Entwicklungen kannst du jetzt nachlesen in deinem Tagebuch?
Ja. Ähm, also, ich würde sagen, dass tatsächlich das Disziplinthema, das das große übergeordnete Thema für meinen v vor allen Dingen letztes Jahr gewesen ist. Ich habe das mit dem Tagebuch 'n bisschen früher schon angefangen. Da habe ich aber noch nicht so diesen Grundrahmen für mich gefunden, sondern das war einfach so 'n erstes Mittel, um irgendwie so 'n bisschen mit was anzufangen. Und, ähm, ich würde sagen, dass sich da bei mir ganz viel getan hat. Also, ich habe, ähm, mit dem Schreiben viel reflektieren können. Ähm, die krasseren Hebel waren dann also das das Schreiben hat mir geholfen, in den Prozessen bei anderen Thematiken quasi, ähm, besser durchzublicken. Und, ähm, da waren einerseits, ähm, habe ich noch 'n anderes Ritual angefangen, äh, mit, äh, morgendlichen Atemtechniken, um so 'n bisschen tiefer in so 'nen meditativen Zustand zu kommen und auch 'n bisschen tieferen Zugang zu mir selber zu finden. Und, äh, das hat mir dann extrem geholfen quasi auch in diesem Tagebuch führen und so 'n bisschen, ähm, an tiefer gelagerte Emotionen ranzukommen. Und, ähm, was dann wiederum 'n anderes Thema war, ähm, wofür ich auch viel Disziplin brauchte, ist, dass ich mich mit, äh, Trading auseinandersetzen wollte. Also, das war 'n Interesse von mir. Und da habe ich so einmal, äh, die handwerkliche Seite angefangen zu lernen, äh, wie man strukturell Charts analysiert und ne, die ganzen verschiedenen Techniken, die man da auswendig lernen kann, um dann Muster zu erkennen und dementsprechend dann Handelsentscheidungen zu treffen. Ähm, nach den ersten paar Wochen, wo ich da so durchgezogen habe, habe ich dann aber gelernt, dass, ähm, die viel größere Aufgabe bei, äh bei dem Themenfeld oder Arbeitsgebiet eigentlich die eigene Psychologie ist und dass man viel mehr gegen sich selber oder gegen die eigene Psyche spielt und sich damit auseinandersetzen muss. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass ich, äh, mm, mir Bücher rausgesucht habe zu der Thematik, so wie man, äh ich lese da auch grade immer noch, äh, „A Path through the Jungle“. Und ich habe den Autoren grad nicht parat. Ähm, ich habe so 'n bisschen den mit Namen, dass ich die vergesse. Ähm, und der erklärt super gut, wie, ähm also, ja 'n super schönes Konzept, wie wie Menschen funktionieren, so dreiteilig aufgebaut. Und, ähm, das hat mir dann wiederum geholfen, meine eigenen <chuckles> Situationen und Momente und Perspektiven, die ich aufgebaut habe oder Verhaltensweisen, die ich so entwickelt habe über mein Leben, wieder einzuschätzen. Und das habe ich dann verarbeitet mit dem Tagebuch schreiben. Und so haben all diese kleinen Entscheidungen mit diesen kleinen Ritualen, die ich mir, äh, unabhängig voneinander eigentlich ausgesucht habe, aber alle sollten diese Komponente haben, dass sie mir irgendwas dazugeben oder irgendwas Gutes tun. Und das hat alles dann so ineinander gefächert, äh, zusammengegriffen, zusammengewirkt und dann 'n größeres Muster ergeben, was mich schlussendlich dieses Jahr viel konsequenter hat durchsteigen lassen in vielen Themen.
Mhm. Du hast ja jetzt richtig viel, äh, gemacht, ja. Also seit 2 Jahren ist das jetzt, wo du angefangen hast, diese Entscheidung zu treffen, dass du disziplinierter sein möchtest. Ist das richtig?
Ähm, das sind die Entscheidung kam dieses Jahr tatsächlich, also so Anfang des Jahres, ja.
Dieses Jahr, dieses Jahr. Also, du hattest davor schon mit Tagebuch angefangen, und die konkrete Entscheidung hast du dann dieses Jahr getroffen? Okay.
Genau. Ja. Genau. Das war dieses, äh, ähm wir erwarten 'n Kind, ich werde Vater und ich ich glaube, ich wusste schon länger, dass ich viele lose, offene Enden habe, äh, so in meiner eigenen Charakterentwicklung, und, <giggles> wo, äh wo halt noch noch mal 'ne Nacharbeit, ähm so Bedarf bestand. Und, ähm, ich glaube, Disziplin war 'n ganz großes Thema. Und ich bin dem lange ausm Weg gegangen oder we ne, man hängt dann vielleicht auch so 'n bisschen in seiner Komfortzone fest. Und die die Info, dass halt 'n Kind unterwegs ist, äh, war so der Auslöser für für die Erstmotivation, würde ich mal sagen, ne? Also, es war irgendwie mir war von einem Tag auf 'n anderen glasklar, dass, ähm irgendwie die Dulli-Phase vorbei ist, dass äh, dass es jetzt ernster wird, ähm, dass, hm, Verantwortung auf mich zukommt und, dass ich mich dementsprechend besser wappnen möchte, weil ich, ähm, schon 'ne Meinung habe und 'ne Perspektive auf, wie wie ich 'n gutes Leben führen könnte oder was was für Qualitäten mir wichtig wären. Und, dass ich ganz klar sehe, dass ich in einigen Punkten auf jeden Fall noch deutlich aufholen kann und das dann auch machen möchte, bevor, äh ich für jemand anderen so 'n bisschen das Leben vorlebe und erkläre, wie es denn vielleicht funktionieren kann.
Also, man sagt ja, Entwicklung ist wa etwas Lebenslanges.
Mhm.
Also, man entwickelt sich sein Leben lang weiter und ich finde das jetzt total beeindruckend, wie du sagst für dich selbst, du möchtest also, von innen heraus sagst, du möchtest diese Disziplin aufbauen. Es ist ja deine Entscheidung dann gewesen, wie du, äh, Tagebuch geführt hast, kleine Entscheidungen getroffen hast, wirst du diesen Weg jetzt weitergehen?
Ja. Mm, ja auf jeden Fall, ähm. Das ist, ähm, ich glaube, mm ich glaube, dieses Jahr war mit eine der schwersten und anstrengendsten Zeiten in meinem Leben. Und ich habe viele Momente gehabt, wo ich auch sehr damit zu kämpfen hatte unter dem Pensum und was ich alles machen wollte und erreichen wollte. Und es hat mich sch wirklich stark gefordert. Und gleichzeitig war es mit das glücklichste Jahr, was ich bislang in meinem Leben gehabt habe. Also, weil ich einfach gel gemerkt habe, wie viel Potenzial da ist, wenn man sich wirklich mal festsetzt und dran arbeitet.
Und das geht ganz sicher auch genauso weiter. Also ich bin sehr beeindruckt über diese Schritte, die du jetzt schon gegangen bist und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
Danke.